ああ、なるほど。
うん、その時も若干長めにしか切りませんでしたけど。<laughs> はい。はい。そうすね、うん。そうなんですよ。うん。
あ、そうですか。<laughs> なるほど、なるほど。あ、そうなんですね。ええ、じゃ縛ったり、カチューシャしたりっていう感じで、留めてらっしゃるんですか？
あ。 そうです、だそうです。だから僕ゴムバンドとかも、はい、ありますね。長い時は本当に、はい。
はい。 あ、ゴムバンド。ああ、なんかサッカー選手みたいなやつですか？
はい。あの普通 も使うし、その髪の毛をずで縛る用のゴムも
はい。 はい。
使ってましたね、昔は。